Uhum.
E e eu e eu percebo quando o negócio é sério, quando uma música vira tema dessa paixão. Quando, tipo, toca toca aquela música eu lembro da pessoa, aí eu falo: "E rapaz, já tem algo errado aí." Eita. <laughs>
Olha. Né. <laughs> Ixi, verdade, nossa, tô lembrando dela, eh eh, já já junta, né, aquilo lá, já já sabe. Aham.
Então, e a música era: Esse turu turu turu aqui dentro, que faz turu turu quando você passa. Ah, o seu olhar
Ah, sim. Ah olha, essa música fez o maior sucesso.
Então, essa música eh eh por um tempo, ela não saía da minha cabeça. Que negócio absurdo porque virou chiclete na minha cabeça.
Uhum. Nossa. Uhum. É, mas ela é uma música mesmo que fica, né. É uma música que que que fica ali mesmo se você pensar, né. Daqui a pouco você já tá cantando ela agora que, né daqui a pouco já tá de novo. <laughs>
Isso. E eu te digo, eu não era eu nunca fui fã de de Sandy e Júnior. Nunca, eh, nunca ficava de parar pra ficar ouvindo as músicas deles, mas o que aconteceu foi que, eu sou de Salvador, né, Bahia
Sim, sim. Uhum. Aham, uhum.
E e e eu fui em um evento, em um projeto que eu participava e nesse evento teve, eh, umas apresentações percussivas e eu gosto muito de percussão.
Aham.

É, tem tem algu alguns louvores hoje não tem uma música que eu digo assim: "Não, essa é a música e eu vou botar aqui, vou ficar ouvindo ela ela no looping, várias ve". Não, tem algumas músicas que sim, que hoje eu ouço, eh, tem alguns alguns cantores, né, ministros assim, de louvor que eu hoje eu eu ouço muito, é Thamires Garcia, eh, ah, a hoi na verda acho que hoje quem mais eu ouço é ela, Thamires Garcia, é é uma cantora Poxa as músicas dela são muito profundas, é um um tem realmente, um
Sim. Aham. Uhum. Hum! Legal. Hum. Eu não conheço pelo nome. Porque eu não conheço É.
uma mensagem muito forte nas músicas, inclusive até lhe indico, já que tu não conhece, já, né, procura, assim tu vai gostar, tu vai gostar. É uma boa indicação.
Uhum. Aham. Muito bom. Ah, olha legal. Thamires, né? Uhum. E assim. É, e
É. Thamires Garcia. É muito bom. É muito bom. Então, hoje ela é a pessoa com mais ouço, assim.
Ai, que legal. E e e é o Fer Fernandinho, né? Que tem também, né, que que canta você gosta daquele da tonalidade? Tem as boas músicas. E
Tem! Tem boas músicas. Gosto. Gosto, tem a música dele, Galileu que é muito boa.
Sim, eh, aquele que fez fez até muito sucesso, ficou muito conhecida é o Régis Régis, né? Que eu não me lem eu não me lembro mais é desse Eutan Danese!
Régis Danese, Régis Danese! Isso, isso. Que que que tem a tem uma música dele sobre é o eh, hã, da família se eu não me engano.
Aquele e tem um o, eh, tem vários. É, na minha família, minha minha casa, minha família, né, que fala na música. É. É muito boa, muito boa também, eh, e tem o outro que eu não me lembro que é um muito legal que é que que ele é do Rio de Janeiro, que é um cantor que que ele ele é assim, tem ele é baixinho assim, tem o canta muito bem, eu não me lembro agora. Ai, as músicas são ótimas também. E, eh
Isso! Isso, isso. Muito, muito boa também, é muito boa também. Ah. Ah! Que legal. Não é o Thalles Roberto não, né?